Oye, fíjate que últimamente he estado teniendo, eh, pues, como que algunos temas un poco estresantes, eh, te platico, yo soy diseñador digital, entonces, eh, me han estado asignando algunos proyectos, eh, vaya, al final tengo como mis propios clientes, entonces, no estoy como con alguien que me esté ayudando en este momento, am, y justo me está entrando como que esta sensación de como que estrés de de cargar con todos los proyectos por mi propia cuenta, am, al final es un tema creativo. Entonces, me está llegando como que este este, estrés es un poco más, digamos, multiplicado por precisamente no tener como que este punto de apoyo en alguien, de asignarle ciertas tareas o algo por el estilo, sino que estoy directamente yo solo, ¿sabes? Y, en, como te decía, en temas creativos, pues, es un poquito difícil tener ese punto creativo todo el tiempo, eh, y poder llevar así varias varios proyectos como los que tengo ahorita. Entonces, pues sí, me está llegando como que esta sensación como de sentirme solo en en este punto del proyecto, eh, de no tener como que algún feedback, digamos, de algún compañero profesional, sino que todo lo estoy haciendo, pues, yo yo mismo y yo mismo me doy mi mi propio feedback, yo mismo, eh, busco, ¿no?, como si si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal, eh, pero, pues, sí me está como que empezando a estresar un poquito o siento un poquito esta esta sensación de de estar abrumado por por esa parte, ¿no sé si tú tengas algún comentario o algún consejo que quizá podría llegar a implementar para para manejar esto de una mejor manera?
S se me ocurren un par de cosas, me gustaría a lo mejor hacerte unas cuantas preguntas antes, y dime, ¿desde hace cuánto sientes este estrés? Desde que comenzaste, luego, luego los proyectos por ti, por tu cuenta propia o
Sí, sí, sí, adelante. No. Fíjate que cuando empecé, pues al final tenía pocos proyectos, ¿sabes? Eh, digo, la la gente que que me contactaba, era porque conocía un poco mi trabajo, que hacía como de forma más independiente, o no tanto como negocio, sino como eh, por gusto, por el arte digital. Entonces, pues me empezaban a llegar a alguno que otro proyecto, lo disfrutaba muchísimo, me daba mis propios tiempos, eh, trabajaba, digamos, a mi ritmo. Pero actualmente hace como, ¿qué será?, un mes, mes y medio más o menos, eh, me empezaron a llegar varios proyectos, ah, en simultáneo. <chuckles> Entonces, pues digo, sí los he tomado porque al final son son proyectos con los que me siento como empatado y siento que puedo hacer un gran trabajo. Am, pero sí a partir de que me empezaron a llegar varios proyectos al mismo tiempo, pues como que me empecé a a sentir con esta parte de de verme sobrepasado, quizá un poco en cuanto a al tema creativo.
Mm. Ah, c o sea, es más como por la carga, ¿no?, que se juntaron varios a la vez.
Sí, sí, sí, un poco.
¿Y has notado algo que te haya afectado el estrés algún de forma física? No sé en tu salud.
Sí, bueno, como tal en mi salud, afortunadamente todavía no, pero ¿qué crees?, que últimamente, eh, por lo mismo trato de trabajar demasiado. Entonces, en cuanto a mi estado de ánimo, no estoy en el mejor momento porque justo me entra como que esa parte de de incluso culpabilidad, ¿no?, si no trabajo un día o si trabajo pocas horas al día, ah, mm, me entra como que esta parte de presión de saber que tengo cierto tiempo para entregar e cue equis o ye proyecto, am, y pues esto me afecta un poquito, tanto a temas de sueño, no no suelo dormir mucho porque precisamente ya cuando me acuesto para dormir, pues me empiezan a entrar como que esas ideas, ¿no?, o esa el el sobrepensar en en fechas de entrega, o quizás se me ocurre alguna idea en ese momento y trato de de, pues vaya, llevarla a cabo, eh, de diseñarla, de de plasmarla, ah, pero sí me eh, sí me llega a afectar principalmente el sueño y, por ende, pues, mm, sentirme un poco cansado durante el día, eh, sentir que no tengo demasiado tiempo para mí y todo eso.
Ujú. Ajá. ¿Y no has pensado, por ejemplo, contratar a alguien que te ayude, o ver, a lo mejor este, practicantes? Ya ves luego los estudiantes de universidad.
Am, fíjate que no había pensado en esa opción. En algún punto, eh bueno, cuando empezaba con este proyecto, sí sí, justo me llegaba a pasar esto, ¿no?, de de verme abrumado o o tener demasiado trabajo, más de lo que puedo llegar a manejar. Sí, pensaba en algún momento, quizá contactar a algún amigo, o a uno que otro amigo que tengo, como que también se dedican, mm, relativamente a lo mismo, eh, y poder jalarlos al tema del negocio. Pero, eh, pues ahorita me entra, bue me entra como que ese remordimiento, ¿no?, de saber que si lo hago yo, pues podría, eh, quizá generar un poco más de ingresos, o sea no pagarle extra a otra persona, ah, pero sí, no no me lo había planteado tan tan tan a profundidad.
Porque pues con tanto trabajo, si te está parece te está yendo bien, a la mejor inclusive, podrías plantearte como establecer tu propio negocio, y ir poco a poco creciendo, ¿no?, contratando gente, y tener tu como tu empresa.
Sí, mm, sí, eh, de hecho, era como que cuando iniciaba en este proyecto era lo que lo que buscaba, justo como crecer a un punto en el que ya tener, pues, digamos, alguna persona como, pues, ya directamente pagarle para que me ayudara a hacer ciertas tareas, para delegar un poco, ah, pero, realmente no sé si sea el mejor momento de de de tomar esa parte, am, pues, precisamente, ¿no? Porque a lo mejor a ahorita me veo un poco, eh, digamos sobrepasado, pero no ha llegado a un punto en el que me sea totalmente imposible poder, eh, gestionarlo yo solo.
Mm. Ah, oh, ya veo. Todavía te sientes capaz, ¿no? digo, un poco presionado, pero sientes que lo puedes sacar adelante tú.
Sí, exactamente.
Y en la parte luego, que a lo mejor te bloqueas creativamente, ah, com dijiste, tenías amigos que se dedican a lo mismo, ahí ¿no has intentado platicar con ellos, a lo mejor, cómo rebotar ideas?
No, la verdad es que sí, mm, he intentado hacerlo como por mi propia cuenta, e eh, y no me lo había planteado así, realmente, pero creo que sería una buena idea, quizá, eh, al final no pagar para que hagan todo el trabajo, porque, pues, al final, sí, como dices, ¿no?, a lo mejor un poco presionado, pero todavía me siento capaz de llevarlo yo mismo. Eh, pero, quizás sí sea una buena idea precisamente el el tratar de que me ayuden con ideas, igual si se genera algún pago para otra persona, pues, que sea, pues, un trabajo relativamente mínimo. Ahorita que todavía no estoy seguro de necesitar ya empleados o algo así, eh, quizás sí sea una una buena idea que que so buena, solo destinar cierta parte de mis ingresos para que alguien me ayude con con procesos creativos, que al final creo que es lo más lo más estresante, la verdad.
Ujú. Sí, me imagino, eh, pero igual comentaba, no tanto en un ambiente en torno como profesional, sino, por ejemplo, invitarles a a salir, ¿no? Tomar unas cervezas o algo que igual te te ayude para distraerte y, pues ya ves, ahí mismo sobre la plática van saliendo los temas y ahí hasta ellos mismos, ¿no?, te pueden decir: "Ay, ahí pudieras haber hecho esto o diseñar esto".
Okey. Sí, es probable, la verdad es que no, mm, te digo, no, mm, no lo había planteado en ese aspecto, pero creo que sí sería una buena idea, quizás hacerlo un poco más informal, digamos, am, para que surjan más que nada un tema de lluvia de ideas. Em, entonces sí, creo que creo que voy a implementar esto, eh, como te digo, tengo ciertos contactos que se dedican relativamente a lo mismo. Entonces sí sería como que una una buena idea salir con ellos, frecuentarlos un poco más para para de desarrollar este tipo de pláticas y que me ayuden justo hasta con tips, ¿no? No, no solamente directo sobre un trabajo, sino pues que me den como que esa ese ese feedback de cómo podría llegar a mejorarlo.
Uh. Sí, claro. Y, este, para la parte organizacional, ahí cómo andas, este, si ti estableces bien tus tiempos y todo eso para
Uy, pues, un <chuckles> poquito complicado, la verdad, no no siento que tengo una gran organización porque, sinceramente, eh, como te decía, el tema creativo es en el momento en el que se me ocurra, lo hago, ¿sabes? Este, en el momento en el que me sienta muy motivado, me pongo a trabajar y sí lo hago por horas, pero no tengo como tal tiempos, no tengo como horas en específico de me voy a dedicar a esto, e incluso, pues, hago a mis otras actividades, ¿no? A tener que, pues, m limpiar la casa. No sé, hacer la comida, cualquier o, eh, cosa de esas, realmente todo mi día es en función a lo que sienta en ese momento, ¿sabes? Si me siento muy creativo, lo hago en ese momento, si no, pues, hago otras cosas.
Para el trabajo. Mm. Ah, okey. Porque también ahí a lo mejor te podría ayudar, te este, tener más organización. Dices que las ideas te lle es cuando te inspiras, cuando te llegan, a lo mejor, este, pues, como puede ser en cualquier momento, si en es ese horario no te tocaba trabajar o te hubieras organizado hacer otra cosa, solamente anotarlo y dejarlo para después y ya que cuando sea tu horario de trabajo, puedas realizarlo.
Ujú. Sí, pues, creo que es una gran idea, la verdad es que sí es sí siento que es un un gran consejo. Bueno, ambos que me diste la verdad, creo que me ayudaría muchísimo, pero hablando específicamente de esto, creo que sí sería algo importante, pues, como justo tener mis tiempos, em, justo poder designarme, ¿no? O sea, hasta incluso tiempos libres poder poder disfrutar de estos tiempos de de hacer cualquier otra cosa, porque sí, la verdad es que ahorita no tengo un control. Ah, y precisamente si tengo algún tiempo libre, se me acaba pronto por precisamente esa esa falta de organización. No, no sé con cuánto tiempo tengo. No sé, eh, todo lo hago como muy muy a como vaya saliendo. Entonces sí, creo que creo que es un un buen consejo que pueda implementar desde ahorita el el asignarme horas específicas de trabajo.
Mm. Y, como bien dices, también asignar tiempos libres, porque pues, de esa forma, ahorita como andas, yo siento que piensas en el trabajo todo el día, como que no disfrutas bien cuando tienes tiempo libre, porque tienes que volver a hacerlo. No te estableces bien los horarios.
Sí, sí, sí, sí, definitivamente, sí me está pasando, justo el el no tener una organización. Creo que ya ahora que lo mencionas, sí me hace total sentido con lo que me está pasando. Entonces sí, definitivamente debo de tener tiempos libres, porque pues, justo en un entorno creativo, pues el estrés solamente me lleva a bloquearme, ¿no? Entonces, definitivamente creo que necesito hacerlo.
Sí, te ahí te pasa a afectar al doble casi, casi.
Sí, sí, sí, totalmente.
Entonces, este, y el Trabajas, me imagino, de casa, ¿verdad?
Sí, sí, afortunadamente, pues por el el giro del negocio que tengo ahorita, todo es pues, en mi propia computadora, con mi propio equipo y todo esto. Entonces, trabajo desde casa, a mis propias horas y eso. Entonces, sí, afortunadamente tengo como que esa disponibilidad de de autoasignarme tareas.
Ah, eso también, y puede ayudar. Solamente te recomendaría tener como tu área designada, que es donde trabajas, porque como estás en casa, pues igual como dices, este: "A veces tengo que limpiar o que cocinar y estoy ahí mismo, se me hace fácil distraerme haciendo una o la otra". Entonces, sí sería bueno que tengas como un área asignada, que digas: "Aquí es solamente para trabajar y cuando esté aquí es como si no estuviera en mi casa".
Ujú. Sí, totalmente. <chuckles> Sí, sí, justo creo que das exactamente en el punto. Eh, digo, con estos 3 consejos me ayudas muchísimo, como no tienes una idea, necesitaba que alguien me lo dijera realmente porque sé que en algún momento tendría que hacerlo, ah, pero no es algo que contemplaba hacer, pues en corto tiempo, ¿no?, en un corto plazo, pero creo que ahora sí, eh, pues justo por lo que te comento y lo que los consejos que tú me das, creo que sí es momento como de replantearme un poco la estructura de de mi día a día y sobre todo, como tú dices, ¿no?, hasta incluso de espacios, creo que me ayudaría muchísimo. Entonces, muchísimas gracias. La verdad es que estos estos consejos dan justo en el clavo que que necesitaba escuchar.
<clears throat> No, espero que sí te ayuden, este y a la mejor, como todavía te sientes capaz de hacer es con la carga laboral que tienes, solamente se te está haciendo pesado por no tener a la mejor la organización, y espero pueda pueda esto ayudarte.
Sí, definitivamente, lo voy a lo voy a intentar a ver qué tal me va en en yo creo que va a hacer la prueba una semana, y y sí, definitivamente es algo que tengo que implementar ahora de ahora en adelante y muchísimas gracias por tus consejos, créeme que me ayudas como no tienes una idea.
<chuckles> No hay de qué. Que tengas bonito día.
Gracias, igual tú.